¿Cómo descubres artistas nuevos hoy en día?
Pues mira, eh, realmente, eh, se me hace un poco fácil, porque, pues yo me dedico a la música. Eh, tengo un estudio de de música, hacemos grabaciones, hacemos sesiones, eh, en vivo, grabamos diferentes ar sí, sí, sí. Grabamos varios artistas, eh, oh tenemos una sala de ensayo para grupos, sobre todo en el ambiente de música de rock
Ajá. ¡Oh! vaya. Oh, mira, qué bien. Ajá.
que son los que más llegan con nosotros, por lo mismo que, pues, toda la vida me he dedicado al rock. Pero
Oh, muy bien. Ajá.
pero sí llegan artistas de todo tipo, o sea, apenas acabamos de grabar a un grupo de gente que toca bolero, son puros jóvenes, es lo que se me hizo medio curioso sí, muy interesante. Son muy jóvenes, de 20 a el mayor habrá tenido 32
¡Oh! Qué interesante. Ajá. Y esa música es como para gente más grande, ¿no? Normalmente.
Efectivamente, fue cuando me, yo d yo sí de boleros, no sé. Pensé, ya ya me imagino qué tipo de boleros, ha de ser boleros mezclados con con reguetón. O ya ves que hacen ahora, hoy en día cada cosa. No, pero cuando llegaron muy, muy profesionales, muy clásicos. De hecho eran, eh eh, boleros ya reconocidos
<chuckles> Sí, sí, sí. Con otro género, ¿ah? <chuckles> Sí, sí, sí. Ajá, clásicos.